Halo, selamat siang. Iya nih, e jadi baik nih, aku lagi libur hari ini terus ngerasa bosen gitu, kayak sepi banget nih di rumah. Tapi, eee, ngomong-ngomong kesepian, kamu pernah nggak sih, eee, terbantu dengan adanya sosok yang hadir itu bukan gaib ya, yang bener-bener ada itu, eee, terus kamu ngerasa dia wah, bersyukur dia ada itu.
Lo. Halo, siang, Kak. Apa kabar, Kak? Baik. Oh. <chuckles> Mmm.

Eh, terus
Eee, kamu ada, eee eee, selain burung ada nggak? E
Iya, kebetulan kan di rumah juga sebenarnya kalau kucing berserakan ya, kucing liar tuh ada dimana-mana aja kan di depan. Jadi kayak kadang-kadang, eee, kalau misalnya kita suka ngasih makanan sisa gitu kan kadang-kadang suka dikasih gitu kan suka akhirnya dia selalu datang terus ke rumah gitu Kak jadinya kayak betah gitu, jadi akhirnya aku juga ah kasian, ya dikasih makanan mulu kan, makanan bekas kasian jadinya aku beli khusus beli makanan kucing aja gitu ke ke petshop gitu kan sengaja gitu, akhirnya ya udah akhirnya aku juga kadang-kadang kalau misalnya masih ada sisa makanan kucing aku kasih kalau nggak ya udah, eee, bilang aja, "Maaf ya kucing makanannya habis," gitu, lalu ke situ sih diajak ngobrol juga sih Kak
Iya. Memang itu. Iya. Heeh. <chuckles> iya iya. Iya iya, aku juga gitu tapi kalau kucing liar tuh sekarang di rumah aku, eee, usahakan tidak main di sini, karena kalau dia biasanya main di sini nanti kucingku tuh sakit biasanya, bawa sakit, iya.
gitu. Mmm. Oh.

Mmm, kalau Kakak ini kucing cewek apa cowok? Oh, cowok. Berarti bentar lagi mau dikawinin gak Kak? <laughs>
Cowok dia. Enggak, e orang dia mas masih remaja udah aku steril. Iya karena, eee, aku baca-baca artikel karena kalau nggak steril juga, eee, nanti kalau telat itu termasuk dia yang suka kencing sembarangan, terus nggak sehat gitu kan, terus ya banyak ininya sih, banyak banyak untungnya, karena kan populasi kucing di tempat kita juga me bludak ya di mana-mana, kucing gitu kan, dan tetep dia masih bisa merasakan apa itu kawin sebenarnya gitu, cuman nggak nggak bisa reproduksi aja.
Aku ta oh gitu? Disterilin? Oh. Mmm. Mmm. Mmm. Bener bener. Mmm. Oh gitu, sebenarnya disterilin gitu diapain sih kak?
Jadi dibuang ininya, eee, buah zakarnya itu, jadi dia tidak bisa produksi, eee, sperma gitu.
Oh. Oh gitu, tapi itu nya masih bisa gitu ya, ada oh.
Kebtulan Masih masih ada, dia buat bantuan kencing buat, eee, yang lain juga bisa, <laughs> yang lain bisa.
Mmm. <laughs> E abisnya sebel juga sih, kadang-kadang nih, di tetangga juga kan ada tuh dia punya kucing, nah kucing ini kayak preman di komplek gitu loh Kak, semua semua kucing cewek dihamilin sama dia, jadi kayak habis ada ngelahirin terus habis eee, bentar lagi langsung hamil lagi, terus ngelahirin, hamil lagi, lah kata aku, "Pusing banget punya kucing kok gitu ya, kenapa sih nggak disterilin aja," gitu kan, tapi yang punya kayak, "Ah gak papa deh biarin aja," gitu kan kayak ngeselin nggak sih ngeganggu masyarakat sekitar gitu kan, mmm.
Iya iya. Iya, betul. Betul. Iya. Heeh, iya, benar benar, salah satu yang aku kesel kenapa, eee, aku nggak pelihara cewek apa kucing cewek, eee, cewek, ya sor ya, cowok aja karena kalau kucing cewek sebenarnya bisa disteril juga, cuman kalau udah hamil tuh dia terus-terusan nanti <sucks teeth> aku merasa bertanggung jawab atas anak-anaknya juga. <chuckles>
Cowok et <chuckles> Mmm. Iya. Iya, kasihan banget kan anak-anaknya, malah kadang-kadang anak-anaknya suka diserang sama k cowok yang lain ya Kak ya? Kasihan deh, kayak kayak kenapa ya kayak gitu ya Kak? Kan kasihan.
E iya iya betul. Betul. <coughs> Mungkin karena ini sih, kayak kayak singa kali ya? Kalau singa dia bukan anaknya atau bukan dari kawanannya bakalan diserang gitu.
Oh.

Kalau aku sebenarnya kalau sepi biasanya aku suka main sama hewan peliharaan sih Kak. Karena mmm, karena kalau di rumah itu kebetulan aku melihara burung sih sebenarnya bukan kucing atau anjing gitu, burung, jadi
Oh, iya. Wah wah wah perempuan memelihara burung ini kayak s ini deh, eee, sesuatu yang kek ini gimana gimana ceritain?
Tapi sebenarnya bukan aku yang melihara sih Kak, yang meliharanya, bokap. Aku cuman kayak, jadinya kan, jadinya kayak temen juga kan sebenarnya, ada sesuatu makhluk lain di di rumah buat jadi mengurangi rasa kesepian kan ya Kak ya.
Oke, oke, oke. <chuckles>
Gitu, jadi kalau misalnya aku merasa kesepian, biasanya aku lebih senangnya kayak suka main sama burung sih, kayak lagi kan burung suka suaranya lucu-lucu kan, kadang-kadang kayak berisik banget gitu loh, kayak paling ngasih makan, ngasih minum, terus kayak ngajak burung
Oke. Oh, ya? Iya, heeh. Ah. Kasih makan, kayaknya paling paling paling seru itu ngasih makan hewan deh, iya kan? Ngasih makan dia, heeh, s s suka mandiin dia juga nggak? Kan ada tuh burung yang dimandi.
Hmm, betul. Eee, oh, kebetulan burungnya lebih gampang, kayak cuma disemprotin air doang ya, dia mandi sendiri gitu kan, terus di jemur. <laughs> di je <laughs> man kalau kucing kan dimandiin gitu ya, sama anjing, gitu kan, mmm.
Iya dong, semprot. Iya, semprot dong, nggak digosok keburu rontok bulunya. Iya, betul, heeh. Iya, oh, kayak gitu. <sniffs> Aku ada, jadi, eee, aku tuh dulu pengen punya kucing ya, terus mau udah sempet mau adopsi yang beli itu loh yang harus beli berapa ratus ribu ternya terus nggak jadi. E akhirnya suatu ketika, sore-sore, aku jalan-jalan ketemulah kucing warna oren, <chuckles> warna oren gitu kan, masih kecil banget ya.
Kalau Kakak gimana, Kak? Kakak ada hewan peliharaan nggak? Hmm. Oh. Hmm. Oh. Ketemu? Kucing liar gitu, Kak?
Iya, kucing liar, ketemu dijalan gitu, masih kecil banget, dia masih, ya masih e kalau manusia mah dia masih kayak dibawah 1 tahun kali ya, <chuckles> ah, aku iya akhirnya aku aku pungutlah dia itu dari pinggir jalan.
Oh. Hmm. <chuckles> Masih bulanan. <chuckles> Hmm. Terus, gimana?
Terus akhirnya, ya, akhirnya aku, heeh, tempat pertama yang aku kunjungi setelah aku mengadopsi dia adalah petshop, nah disitu tuh aku tuh udah langsung beli pasir, beli bak baknya, terus kemudian aku beli makanan sama, eee
Oh. Hmm.
udah itu itu aja dulu. Nah jadi, aku tuh bawa motor waktu itu, jadi aku ini aja, gendong aja sambil pe bawa motor gitu kan, dia gitu kan. Iya.
Eh. Hmm, kan gitu, kayak lemah gitu, ya Kak ya, kayak ngep kayak nurut git <chuckles>
Iya masih rumlah itu kan. Nurut. Iya, bener. Nah terus abis sampe rumah, aku <sucks teeth> ini tuangin makanannya sama minum gitu, wah dia minumnya kenceng banget, kayak kehausan. <chuckles> Betul, terus e habis itu, dia makan, makan. E dia itu kayaknya memang dari luar itu kan gak tau ya kalau toiletnya itu di pasir, gitu kan.
Hmm, iya, betul. Hmm. Oh, iya.

Mhm, mungkin karena dia ngerasa ini kali ya, terima kasih kali ya, Kak, karena diambil, diurus gitu, Kak, jadi dia kayak patuh gitu, Kak, sama Kakak, gitu ya. Soalnya kan pas nemuinnya itu Kakak, s dia sendirian atau ada ibunya juga, atau ada saudara-saudaranya? Oh.
Ya, mungkin. Sendirian dong, kalo kalo ada ibunya aku nggak ambil kan kasihan gitu, sendirian dia.
Oh. <chuckles> Iya, makanya kasihan banget sendirian. Tapi, Kak, kalau misalnya gini nih, eee, kan selain jadi temen ngobrol atau main kan, eee, hewan peliharaan itu bisa kita jadi belajar tentang hal diri sendiri nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Ada hal nggak yang bisa diceritain gitu, Kak?
Mmm. Apa ya? Eee, bahwa, eee, kalau kita itu tulus dan sayang itu pasti nanti dia bakalan inget sama kita, ya termasuk kucing aku tuh, kalau aku tulus ya sayang, dia tidur eee, tidur itu kadang aku biarin tidur di kamar aku kan. Kalau ku kalau aku be aku kesiangan dia bangunin aku dijilat-jilat muka tuh. <chuckles> Iya, heeh, kalau jadi ngerasa ada temennya lah yang, apa ya, nemenin hari-hariku, jadi, <sucks teeth> papa ya, eee, pelajaran yang aku ambil dari dia adalah, eee, kalau kita mau berteman baik sesama makhluk, ya, kita harus berbagi kasih sayang aja sih, gitu.
Mmm. Mmm. Iya. Oh, gitu. <chuckles> Mmm. Mmm, tidak di tulus gitu, Kak, ya. Jadi kayak, eee, kasih sayang itu nggak ada pamrih gitu, Kak, ya. Kan kadang-kadang kalau manusia kadang-kadang dia ada pamrih gitu, dia baik sama orang kan. Tapi kalau sama binatang ma pamrihnya apa selain ma malah dia nemenin kita, gitu ya, malah bikin bahagia ya, Kak?
Betul. Iya, Kak. Betul. Iya. Nah, paling bukan pamrih, sih. Aku paling kesel paling kesel karena dia suka cakar-cakar sofa.
Apa? Oh. Iya iya iya. Terus itu nggak diajarin, Kak? Nggak diajarin? Oh.
Tapi dia tahu. Hah? Nggak bisa, udah udah, udah aku ajarin itu, jangan jangan gitu, ya. Dia kalo kalo dari keluar nih, aku bukain pintu, dia pasti larinya ke sofa mau nyakar, langsung aku kejar gitu kan. Dia itu kayak, eee, bocil ketakutan, gitu, ketakutannya tek ketakutan, ya, kayak, apa, <sucks teeth> eee, provokator gitu loh. Yang kayak kayak takut, tapi sebenernya dia tetep pengen lakuin, gitu. Gitu loh.
Mmm. Oh. <chuckles> Oh. Itu kalau misalnya nyakar-nyakar gitu bukannya kucing itu kayak lebih ke eee, kekuasaan nggak sih, Kak? Kayak, "Ini daerah aku." Terus dia cakar-cakarin gitu nggak sih?
Hmm. Eee, yang aku pernah baca itu, karena kuku dia itu perlu diasah. Jadi dia nyak nye eee, ngasahnya pakai gitu. Kalo yang, eee, wilayah itu dia, eee, lebih ke kencing deh dia, kencing di tembok kalo kucing cowok ya, kalo cewek sih nggak. Dia kucing cew cowok itu, eee, nyemprotin cairan ke tembok. Dia itu buat nyebarin baunya dia, bahwa itu wilayah dia.
Mhm. Oh. Oh, gitu? Oh.